OK, ouais, ouais.
Et après, voilà, donc ça, c'est pour les TN, mais par exemple, heu, j'ai une paire de Ozweego, Adidas, enfin de voilà et mais, celle mais celle-là, je l'ai en full rose, vraiment full rose full rose, heu, New Balance. Enfin ces dernières années, heu, la New Balance, elle a, heu, explosé et heu, ouais, New Balance aussi, j'en ai j'en ai quelques paires. J'en ai acheté pas mal et honnêtement là, ce qui me manque, beaucoup, c'est des Asics. Alors j'ai une paire de Asics, mais, heu, bon elle me suffit pas et en plus je la mets pas trop, je sais pas pourquoi, parce que je trouve que les tons de couleur que j'ai pris, ça va pas trop avec ce que je mets, heu, je mets au jour le jour.
Ouais, bah, ouais voilà, la classique hein. On a dans la tous, hein, cette paire. <chuckles> Ah full rose? Ah ouais! Oui bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Bah tu vois tu vois moi je suis très, heu, je suis très Dunk Low, par exemple de Nike. Heu, en fait j'adore, heu, j'adore ces chaussures. En fait, je suis pas moi je suis pas trop, heu, les Dunk, heu, les les les Dunk, heu, High t là, tu vois? Celles qui montent. Je c'est pas mon truc. Moi je suis très je suis très Low, tu vois? Comme les New Balance ouais, c'est un peu le même délire, ouais, j'aime bien et en fait, je suis à la recherche vraiment, ça doit faire peut-être 2 ans, parce qu'en fait, elle est chez les en fait elle est chez les femmes, cette couleur, mais elle est pas chez les hommes. C'est toujours le rose. Le rose, j'adore cette couleur et en fait, je je alors c'est pas rose clair hein, c'est rose un peu, heu, un peu noir, tu vois? Donc c'est et en fait, elle l'est pas disponible chez les hommes. En fait, elle est disponible à 39-40 et encore 40, c'est rare et moi, je fais pas du 40, je fais un peu plus, tu vois? Et donc bah, je la trouve pas, que ce soit sur des sur en en physique, que ce soit sur des sites, impossible de la trouver et je me dis: «Bon bah, peut-être elle existe juste pas», tu vois? Parce que c'est pas un collector. Ça veut dire c'est pas un truc, heu et donc ouais, parce que, là, toi tu as pas spécifié trop le côté, côté Dunk mais Dunk, heu, j'adore, tu vois?
OK. OK. C'est celle qu'il me manque. Ah moi non plus, je suis pas trop, heu, cela. Ouais, je vois, je vois. OK. OK. OK. Je vois, je vois, je vois. Ben OK. OK. OK. Bah Alors moi, j'aime j'aime beaucoup aussi cette paire, mais je vais pas te mentir qu'en fait, pourquoi je la, mmh, enfin, j'ai j'en j'en avais une paire, il y avait la plus basique, il y avait la la la Panda. C'est-à-dire, la noire et blanche. Mais en fait, heu, déjà celle-là, tout le monde l'avait. Alors, c'est pas que je veux me sentir spécial au vu des autres, mais enfin en fait, cette paire ce modèle, tout le monde l'avait, tout le monde et en fait c'était trop, heu
OK. Oh non, mais bien sûr, bien sûr, mais tu vois? Tu vois, j'ai j'ai pas encore de Dunk, moi, j j'en ai acheté aucune, parce que t comme tu as dit, je je en fait tout le monde a tout le temps les mêmes couleurs. Donc moi je veux un truc qui exactement! Exactement, moi j'en acheté aucune de Dunk Low, juste je les voyais un peu de loin, je me dis: «Tout le monde les a». Comme par exemple, là actu alors non, il y a un moment mais à un moment c'était un rêve des, heu, des campus, tu sais Adidas?
OK, donc tu as voulu attendre que la mode, elle passe quoi? OK. Exactement, ouais, j'en ai une paire.
Eh ben ouais, ben non j'en acheté 3-4 de la plein de couleurs vertes, noires, rouges, bleues, parce que parce qu'en fait, maintenant ben, plus personne en porte et che c'est cool, ça habille bien, heu, c'est c'est c'est assez propre et donc c'est c'est ça, oui, mais moi ça me dérange pas, c'est un style qui est c qui est intéressant, tu vois? Et en fait, c'est comme toi avec toutes tes TN, toutes les couleurs différentes, bah, je pense qu'on est pareil. J'ai pris pareil, heu, le même modèle, heu, de 4-5 couleurs différentes, alors gris j'ai gris, noir non, j'ai gris, vas-y ouais, gris bleu, bref un classique quoi.
Ouais. Ouais, ouais, ça fait très skateur. Ouais. Ouais, voilà. Mais, par exemple, j'essaye. Y il y a il y a il y a gris noir, je sais, il y a bleu marine, il y a une verte très, très belle. La verte elle est incroyable. Il y a la rouge.
Ah, j'ai celle-là. J'ai celle-là, ouais pareil, bah, j'ai toutes les couleurs sauf la blanche quoi.
Voilà.